Okay, allora premetto che questo fa parte del mimo lavoro, quindi in teoria dovrei essere in grado di fare questa cosa, però
Ah. Ah, ecco, allora sì, sì tagliamo la testa al toro, cioè, tu, ehm, sei un sommelier e e co o comunque ti intendi di vino e e quindi è il tuo lavoro e devi dare delle risposte alla gente, perché si aspettano delle risposte.
Ecco, è Esatto. Ehm, non sempre questa risposta arriva, perché comunque, ehm, non siamo delle macchine, ehm, siamo soggetti a tantissime variabili che vanno a influenzare quella che è è la la fase di degustazione, la percezione, no, soprattutto a livello olfattivo, perché è l'olfatto che spesso non funziona o può non funzionare. Ehm, oppure magari semplicemente ci serve del tempo, no, mentre invece chi abbiamo di fronte, ehm, s si percepisce che ha fretta di avere una risposta. <clicks tongue> Allora come facciamo? Invece e invece di, uhm, annusare il bicchiere ci annusiamo la mano.
Mh. Come fai? Ah, interessante 'sta cosa. Cioè
È un ges sì, è un gesto molto rapido <giggles> sì, sì, in questo modo annulliamo completamente ehm, cancelliamo completamente il bicchiere di vino e ci concentriamo invece su quelli che sono gli odori della nostra pelle.